ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ เพราะว่าเท่าที่ฟังพูดมาเนี่ยค่ะ มันก็เหมือนกับเป็นการที่แบบว่าพร้อมรับสิ่งใหม่ ๆ เสมอ เพราะว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ใช่ไหมคะ? ก็ได้เริ่ม ได้ ได้เรียนรู้มาจากการที่เห็นต้นกระบองเพชรใช่ไหมคะ ไม่ว่ามันจะโดนแดด ทนร้อน ทนหนาว ทนฝน เขาก็ยังเติบโตอยู่ได้ ใน ในอัตภาพของเขาอะค่ะ อ๋อ ดีจังเลยค่ะ ดีจังเลยค่ะ เรื่องเนี้ยอะค่ะ ก็เอามาปรับใช้กับชีวิตเป็นทัศนคติในการใช้ชีวิตได้ดีเลยใช่ไหมคะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เคยเจอเหตุการณ์ไหนหรือปัญหาไหนที่เราเลียนแบบต้นกระบองเพชรไหมคะ? ไม่ว่าจะเจออะไรเนี่ยค่ะ ก็ผ่านมันไปได้อะค่ะ เคยมีเหตุการณ์ไหนที่เจอด้วยตัวจริงมาบ้างไหมคะ?
ค่ะ อา ค่ะ อา ใช่เลยค่ะ อือฮึ ใช่เลยค่ะ อือฮึ ก็มีช่วงที่ภาวะที่ธุรกิจเราไม่โอเคอะนะคะ ซึ่งแน่นอนว่า อ่า มันก็เหมือนกับไม่มีสภาพคล่องเนาะ ในส่วนของปัจจัยเรื่องเงิน อะไรอย่างงี้นะคะ ซึ่งก็ต้องเข้าใจว่า เราอาจจะมีการบริหารที่ไม่ดีนะคะ คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี้ย เรายังจะต้องพยุงบริษัทต่อไปเนี่ย เราก็จะต้อง อ่า เหมือนกับค่อนข้างที่จะต้องอยู่อย่างจำกัด หรือว่ามีอะไรที่ อ่า สามารถที่จะ อ่า ลด ลดต้นทุนได้ อะไรแบบนี้นะคะ ก็เปรียบเหมือนต้นกระบองเพชรเนาะ ที่ต้องเก็บกักน้ำไว้ในช่วงทะเลทรายใช่ไหมคะ ซึ่งก็แห้งแล้งเหมือนกัน อา ใช่ค่ะ เราก็ อืม
ค่ะ อืม อา ใช่ค่ะ ไม่ต้องมีใบก็อยู่ได้ อา ไม่ต้องมีใบก็อยู่ได้ ก็เหมือน ลด ลดตำแหน่งที่ไม่จำเป็นออกไป เอาไว้แค่ความจำเป็นอยู่เพื่อความอยู่รอด อย่างงี้ใช่ไหมคะ? โอ้โฮ ดีจังเลยค่ะ ดีจังเลยค่ะ โอ้ ต้นกระบองเพชรเนี่ยค่ะ ก็ให้แง่คิดแล้วก็ความคิดดี ๆ ได้เหมือนกันนะคะเนี้ย โอ้ อย่างเนี้ยค่ะ หนูก็อยากจะทราบเลยค่ะว่า ต้นไม้ในต้นไหนอะค่ะที่คุณเนี่ยค่ะ คิดว่าเป็นเดอะ เบส คือที่ 1 แล้ว ที่แบบ แบบเอา เอามาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลักยึด ที่มีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นที่ตั้งในใจเลยค่ะ คือต้นไม้ต้นไหนคะ?
ใช่ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะ อือฮึ อือฮึ ใช่เลยค่ะ อะฮะ